Je voulais te parler d'une situation un peu délicate que je vis actuellement pour savoir si tu avais peut-être des conseils ou si tu avais voilà, heu, bah, un un, avis, heu, sur le sujet. Heu, en alors je vais t'expliquer rapidement, voilà, il s'agit de ma copine qui est, heu, dans une situation un peu particulière. Elle est, heu, à l'étranger, en Slovaquie pour être plus précis. Elle a, heu, fini, heu, ses études et là elle est en attente, heu, de trouver un doctorat en fait, heu, enfin, elle a fini son master, donc elle cherche à obtenir un doctorat et elle, heu et elle galère en fait, heu, et elle a pas d'argent, donc elle a pas de travail, heu, pour des raisons administratives elle a pas le droit de travailler là pour l'instant. Et donc je suis un peu, heu je dois un peu lui envoyer de l'argent et en même temps, heu, heu heu, elle a pas forcément envie et je comprends. Et donc voilà, c'est c'est une situation, heu, compliquée que je que je vis actuellement.
Ouais. Ouais. D'accord. OK. D'accord, et bien je suis navré d'apprendre que cette situation te te peine. E e elle te peine au niveau heu, c'est-à-dire que tu voudrais limiter, heu, cette aide finan fi financière? C'est une aide financière si j'ai bien si j'ai bien compris? Parce que tu tu n'en as pas forcément les moyens ou parce que tu te dis que tu es, heu, peut-être trop gentil, que cette personne profite de de de ta gentillesse? Heu, d'où il te vient ce ce mal être? Peut-être que c'est un peu des 2?
Mmh mh. Bah, heu, alors, heu, oui. C'est c'est c'est plutôt, heu, le fait qu'elle n'ait pas envie de recevoir de l'argent comme ça, heu, parce que c'est un peu, heu c'est pas très gratifiant. En fait, elle est dans une situation un peu de honte plutôt par rapport à ça et, heu, en fait, voilà, heu, moi, j'ai proposé comme alternative, puisque j'ai une entreprise, qu'elle, heu, travaille pour moi. En fait, comme ça, je peux lui di lui donner de l'argent et en échange, elle elle elle, voilà, parce qu'elle elle a pas envie de recevoir de l'argent, heu, pour, heu, rien quoi comme de la comme de la charité. Elle a pas envie de ça, tu vois?
D'accord. OK. Donc, bah, déjà, heu, ton altruisme et ta générosité, heu heu, sont l sont louables, de venir en aide, voilà, à à à cette, heu, personne-là et, en plus, tu as évoqué une, heu une très bonne idée. C'est vrai que qu'il y a des personnes qui re qui refusent que qu'on leur prête, heu, de l'argent, qui ont cette pudeur-là et toi, tu la respectes, heu, aussi. Tu as même eu cette bonne idée de, justement, de de vouloir la recruter. Qu'est-ce qu'elle en a pensé quand tu as suggéré cette, heu, idée?
Ouais. Ben, elle a trouvé que c'était une bonne idée, ça ça p aiderait à justement atténuer le le sentiment de, bah, d'illégitimité à recevoir de l'argent. Maintenant, le l'autre souci, c'est qu'en application, c'est compliqué parce que, bah, du coup, elle est à l'étranger. Elle est dans ce pays-là en Slovaquie. Elle peut pas, heu, venir, en fait, en France actuellement pour, heu, voilà, encore des raisons heu, de papiers-là, heu. Enfin, c'est c'est un truc qui dure un peu depuis un moment et donc, bah, comment la faire travailler vraiment de manière efficace? Et puis aussi moi, heu heu, voilà, heu, j je j'ai j'ai certes ma mon entreprise, mais niveau heu, niveau budget, voilà, heu, faut faut faut que j'arrive à dégager un certain une certaine somme et que je trouve des tâches adaptées à elle. Heu, donc, heu, il y a il y a tous ces paramètres-là qui font que je suis un peu perdu, en fait, heu, au niveau de, bah, comment gérer la situation et puis en sachant qu'on ne sait pas, heu, combien de temps ça va durer encore aussi cette, heu, lenteur administrative. Donc, voilà, c'est c'est c'est galère, heu, à vivre.
Oui ch. D'accord. Bien sûr. Bon, je suis navré, heu, bah que tu aies traversé, ben, cette situation, heu heu, délicate. En tout cas, heu, j je je vois que tu as envie de d'aider cette, heu, personne-là. Hem, et qu'est ce qui, au delà du fait de, comment dire, ce ce côté financier, tu m'as parler d'un d'un blocage administratif. De quel ordre il est, en fait? Qu'est-ce qui lui permettr qu'est-ce qui permettrait justement de débloquer ce ce souci administratif? Pour que je comprenne mieux le problème.
Ouais. Alors pour ce prob pour ce ce souci-là, heu, malheureusement, j'ai pas trop de d'influence là-dessus parce qu'elle est donc en Slovaquie et elle, heu, elle attend, en fait, sa résidence qui qui qui tarde à venir et pour l'avoir, elle doit avoir un rendez-vous à heu, au co au consulat de en Slovaquie, quoi, et elle a juste pas de rendez-vous donc en fait, heu, en attendant ce rendez-vous, elle peut pas travailler. Elle peut pas gagner d'argent, heu, légalement. Elle peut pas, heu, elle peut pas voyager. Donc, heu, on est juste là à attendre et moi j'essaye de l'aider parce que, du coup, elle peut pas gagner d'argent et et donc, heu, ben, voilà, c'est c'est compliqué, quoi.
Ouais. D'accord et heu, elle, heu, elle vu qu'elle est, heu, donc, c'est là qu'e qu'elle est bloquée en un un petit peu, en Slovaquie. Est-ce qu'elle a elle sait, heu, ce qu'il faut ce qu'il faudrait? Est-ce qu'elle y voit plus clair que que toi? Vous en vous en discutez? Heu heu, est-ce qu'elle a elle a plus d'informations que toi à ce sujet?
Mmh mh. Ouais, oui, elle a elle a d plus d'informations que moi, mais en fait, on peut rien faire. C'est juste qu'on doit attendre un rendez-vous et heu, et du coup, ben, c'est vraiment une une sorte de situation assez lunaire, en fait à une comme une impasse parce que, heu, ben, elle elle doit, heu, payer un loyer pour avoir, heu, pour avoir un titre de résidence. Et heu, pour payer un loyer, ben, elle doit avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, elle doit elle doit travailler. Et et pour travailler, elle doit avoir une résidence, en fait. Donc, je sais je sais pas si tu vois un peu, mais c'est, heu, c'est c'est vraiment une situation où il y a pas, heu, il y a il y a aucune logique, tu vois, et c'est comme ça, en fait. C'est la l ça, c'est la loi et c'est c'est impossible de de faire autrement, quoi.
Oui. D'accord. Et est-ce que tu as eu, peut être, la possibilité de de contacter des personnes qui ont vécu ce type de de situation autour de toi ou peut-être des amis des amis, heu, qui ont, heu, qui ont vécu quelque chose comme ça et qui pourraient justement, heu, vous donner des, heu, des conseils? Ou il s'agit, finalement, heu, que que d'attendre et qu'il y a pas d'autres solutions si ce n'est d'attendre les heu, la décisions du du consulat ou il y a d'autres façons de débloquer le problème?
Mmh mh. Mmh mh. Non, non, puisque oui, on a contacté des gens qui vivent là-bas et puis, c'est c'est comme ça, en fait, là-bas. C'est la c c'est la façon dont ça c les choses, heu, avancent et c'est normal, en fait, limite, heu, là-bas. Et donc là-dessus, en fait, voilà, c'est cette situation-là, on est juste spectateurs un peu et par contre, voilà, le loy le loyer, c'est tous les mois et c'est pour ça que moi, je je cherche une solution, en fait, pour, heu, et puis que je comprends qu'elle ait pas envie de recevoir de l'argent gratuitement. Mais là, effectivement, dans cet dans son cas, elle a elle a pas de d'autres options. Elle a pas le droit de travailler. Elle a pas le droit de gagner de l'argent légalement, heu, enfin en travaillant, je veux dire. Et moi, heu, ben, par contre, je peux le lu je peux lui faire des cadeaux, heu, je peux lui envoyer de l'argent mais pas, heu, mais voilà, c'est c'est c'est c'est elle a elle en a pas forcément envie quoi, c'est c'est un peu, heu, c'est un peu compliqué.
D'accord. D'accord. D'accord. Est-ce que est ce que tu lui as suggéré de lui dire peut-être que ce serait, hem, si tu as l'intention de de l'engager et si elle, aussi, elle souhaiterait, heu, rejoindre ton entreprise, de, peut-être, considérer cette c'est des sommes que tu enverrais comme une avance, heu heu, sur salaire, sur, peut-être, comme un prêt, si tu penses qu'elle a la possibilité de te rembourser, heu, derrière? Est-ce que ça déjà, est-ce qu'elle aurait plus de facilité à accepter cet argent, cette aide, au final? Parce que voilà, tu tu tu tu es généreux, tu as envie de de l'aider et je suis sû je pense qu'elle est reconnaissante derrière. Mais, est-ce que, voilà, de le présenter ce cet cet envoi d'argent sous une forme de prêt ou d'avance, ça pourrait, heu, être et il y aura elle sera plus tentée de l'accepter?
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, je j'y avais pensé effectivement, c'est une bonne idée, heu, je l'ai jamais, heu, vr vraiment suggéré parce que, je alors, là, pour le coup, c'est que de la spéculation mais je pense qu'elle, heu, qu'elle dit qu'elle est plus dans qu'elle aura plus de facilité à dire: «Oui» malgré tout, heu, c c'est, voilà, ce ça ça ajoute peut-être des problèmes derrière, un peu de stress, heu, de devoir rembourser ce prêt-là et heu, et puis, voilà, c'est ma copine. Donc, heu, le faire de manière un peu trop formelle, ce serait pas, heu, ce ce serait peut-être un peu bizarre. Mais je pense que ça reste toujours mieux que de lui envoyer de l'argent, heu, pour rien et je pourrais, effectivement, le suggérer. Heu, faudrait, juste, voilà, que je l'amène un peu, heu, du de la bonne façon, quoi.
D'accord. C'est une autre approche, parce que tu m’as dit, bah là, que c'est, heu, que c'est ta copine et que ça pouvait être un peu trop, comme tu dis, formel, hem. Peut être de, hem, de j de jouer sur les sentiments qui vous unit, de lui dire peut-être que je suis, enfin, si tu le penses vraiment, évidemment, que si toi, tu étais dans cette situation-là, hem, tu es convaincu qu'elle, elle aurait fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle t'aurait aidé financièrement si les rôles étaient inversés, au final. Peut-être que si elle entend ce discours-là de réciprocité, que si les rôles étaient inversés, heu, c'est que c'est un autre discours. Donc, c'est un discours un peu plus dans dans l'émotion, dans les sentiments, dans dans l'entraide plutôt que de que de parler de prêt, d'avance et cetera. Donc, peut-être, voilà, de de d'humaniser quelque part ces ces cette aide. Est-ce que tu penses que c'est un angle qu'elle serait prête à à entendre?
Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ah oui, oui. Pour le coup, c'est c'est une très bonne idée. Heu, c'est vrai que, là, il y a il y a, du coup, le en plus, je pense, que ce serait, heu, ce serait vrai, hein, heu. Enfin, heu, elle accepterait sans doute de m'aider dans le cas inverse et c'est pas une discussion que j'ai eue pour le moment, mais, heu, je pense que vraiment, en en cas de, bah, si ça, vraiment, ça venait vient à vraiment s'éterniser, je peux, heu, je peux partir, heu, là-dessus. Parce que ce serait honnête. Ce serait, heu, ce serait bien, heu, ce serait bienvenu, quoi. Donc, heu, oui, oui, quelque part, heu, oui, heu, je pense que, voilà, ça ça pourrait être une une solution et puis, heu, et puis, voilà, la f la finalité, c'est quoi? C'est qu'elle puisse payer son loyer et je pense que, ça, oui, ça pourrait permettre à bah, de de faire ça et heu, donc, je vais je vais faire ça. Tu sais quoi? Je vais la contacter, heu, enfin, en prenant le temps, bien sûr, mais mais, voilà, heu, aborder le sujet sous cet angle-là, heu, ch je suis je suis je suis assez optimiste, ouais, dans l'idée que ça marche et bah, en tout cas, je tenais vraiment à te remercier, hein, pour l'écoute, heu, de de ce problème et puis, pour tous ces conseils-là que qui sont, voilà, heu, c'est une situation difficile mais tu as tu as tu m'as bien heu, tu as su bien me me guider. Donc, voilà, merci beaucoup.
Mmh mh. Non, je t'en prie et puis, voilà, je te je te je te sens peiné pour la situation de, heu, de ta copine et ça, ça montre quand même que que, bah, que tu es quelqu'un de généreux, que tu es quelqu'un de d'attentionné, qui est quelqu'un de sensible aussi à cette situation. J'ai l'in voilà, j'ai l'impression que ça te peine comme si c'était toi qui, heu, qui la vivais et ça, c'est quand même, heu, quelque chose de de fort et je pense qu'elle, heu, comment dire, elle, hem, elle chérit un petit peu, voilà, ce cette aide, cet ce soutien, heu, moral parce qu'au delà de cette difficulté-là, le fait que tu aies un soutien moral, au-delà du soutien, heu, financier, je pense qu'elle y est pas, heu, insensible et voilà, j'espère vraiment que vous allez résoudre, heu, cette situation, heu, délicate. En tout cas, elle elle peut être, hem, elle peut s'estimer heureuse quand même qu'elle ait un ami comme toi, qui, heu, qui fait les efforts, heu, pour, justement, heu, la sortir de de de cette galère-là.
Ouais.